Ja, du, das ist nicht schlimm, sage ich immer wieder, weil letzten Endes hat man etwas gemacht. <laughs> Das ist immer so 'ne Sache, wie man w w was man für 'ne Perspektive drauf hat. Und, äh, tatsächlich muss ich sagen, ähm wegen den Strichmännchen. Äh, das hö das höre ich sehr, sehr oft, dass viele sagen: „Ja, ich kann gar nicht zeichnen und ich kriege nur Strichmännchen hin.“ Ähm, was ich auch sehe, ist, dass man mit Strichmännchen tatsächlich auch Animationen macht, <laughs> einfach nur zur Motivation.
Ja. Äh, ö hier so Richtung Stop-Motion oder, meinst du?
Ja, genau. Und so auch Erklärvideos, ähm, vielleicht hast du's auch mal gesehen. Und oft sind das, ähm, ganz einfache, ähm, Illustrationen. Also, es sind teilweise wirklich so Strichmännchen und ganz, ganz einfach dargestellt, gar nicht mal so mit Details. <chuckles>